À, nói chung là PT của mình thì, ờ, chị ấy theo một cái chiều hướng là, à: "Em có thể ăn bất kỳ những cái gì em thích, nhưng mà bây giờ có những cái là em phải bắt buộc em phải tránh xa, chiên rán là phải coi như là thôi, né đi." Đúng rồi, còn những cái đồ mà quá nhiều tinh bột, giàu tinh bột, nó theo kiểu dạng như là, à, mấy cái đồ Hàn Quốc mà, kiểu, tokbokki này kia á bạn. Đấy, những cái đấy là vừa tinh bột lại vừa nhiều nó nó gọi là gia vị ấy, rồi là ăn cũng phải ăn nhạt đi, ờ, hạn chế đường. Tức là, ừm, thi thoảng thì cũng có thể, à, uống một vài cốc, gọi là, nước hoa quả cũng được. Nhưng mà, à, những cái loại đường mà không tốt, kiểu dạng như là, trà sữa này, các thứ nước ngọt đấy, à, chị ấy cũng kêu mình là "Thôi bây giờ muốn đạt được mục tiêu thì bây giờ phải bóp mồm bóp miệng thôi." đó.
À, bắt buộc chiên rán nè. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm. Rồi mình hiểu rồi. Ờ, tính ra á là kiêng cũng nhiều, đúng hông bạn? Nhưng mà như vầy nè, cho mình hỏi á là khi mà bạn cũng, kiểu, cũng có cái áp lực riêng của bản thân là phải kiêng những cái món đó nè, thế bạn đã có bao giờ là bạn bày tỏ cái cái khó của mình với những người đồng nghiệp? Hay là bạn nghĩ trong cái cảm xúc của bạn là khi mà bạn nói ra thì bạn có lo sợ hay là bạn áp lực điều gì hông?
Đúng rồi nha. Trời ơi, nói thật với bạn nha, là, ừm, ừm, khi mà mình đi ăn với đồng nghiệp mình ấy, thì mình cũng có nói luôn là "Thôi em đang ăn kiêng, em đang thế nọ thế kia." Xong rồi nha, ờ, mọi người ở trong phòng mình á là "Thôi đi ăn đi" kiểu, lại vẫn cứ rủ rê: "Hôm nay cheat một hôm đi, một hôm thôi." Hay là, kiểu, có những cái câu, kiểu, kiểu, khích khích mình ấy: "Thôi đi ăn chung cả lũ, mọi người đều ăn lẩu, ăn buffet thế này. Thế mà mày lại ngồi mày ăn rau, ăn salad à, con bò gặm cỏ à, hay là như thế nào?" Đấy, khó lắm bạn ạ.
Ờ, cũng có nói. Ừm. Ừm, 1 hôm thôi. <chuckles> Ừ. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi. Ừm, tức là cũng có bày tỏ rồi, cũng có bày tỏ rồi, nhưng mà thường á là, kiểu như, mọi người cũng không có quan tâm cho lắm, mà mọi người cũng cũng, kiểu là, "hông có sao đâu" đúng hông?
Đúng rồi.

Ừm, ô kê, thì mình nghĩ là sau khi mà nghe bạn chia sẻ rõ hơn những cái vấn đề, thì mình nghĩ là mình cũng có được một vài cái lời khuyên dành cho bạn rồi. Thì đầu tiên nha, mình nghĩ á ở đây sẽ có 2 cách, ờ, có 2 cách thường để mình giải quyết cái câu chuyện này, đầu tiên á thì
Trời ơi, vậy tốt quá à!
ờ, đầu tiên thì, kiểu là, nếu mà mình từ chối được, kiểu là, bạn không có muốn tham gia, hoặc là cái số lượng tham gia nó quá nhiều thì bạn xác định những buổi nào bạn muốn đi, những buổi nào bạn không muốn đi á. Thì tham mình tham gia khoảng 50% hay gì đó, thì mình có thể là mình xin phép, mình từ chối những cái bữa tiệc nó không cần thiết. Nhưng mà cái quan trọng là, ừm, mình từ chối nó như thế nào, cái lý do mình đưa ra làm sao, và cái quan trọng là cái sự từ chối của mình á, ờ, mình phải có một cái lý do để cho mọi người thiệt là cảm thông, chứ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái hòa khí của mọi người ở trong văn phòng. Tuy nhiên thì mình nghĩ là ở trong một cái, ưm, ừm, trong một cái công việc văn phòng văn minh thì mọi người chủ yếu là cũng có rất nhiều cách gắn kết, chứ không chỉ, ờ, duy nhất là cái việc, ờ, mình chỉ đi ăn uống không. Thì không biết là bạn đã thử từng mạnh dạn từ chối, ờ, với đồng nghiệp mình một cái bữa ăn nào đó mình không muốn ăn, mà bạn đã nói cái lý do, ờ, thiệt sự cụ thể và được đồng nghiệp thông cảm chưa? Hay là từ trước tới giờ bạn cũng nơi theo bạn bạn đi thôi?
À! Ừm, mình hiểu. Ờ, đấy, mình cũng sợ á! Ờ, tại vì là mình cũng bị một phần là mình bị cả nể ấy bạn. Ờ, mọi người cứ rủ rê nhiều quá, xong rồi, kiểu, mọi người cứ khích tướng ấy, là "Ờ, thôi, mày không lẽ mày không coi anh chị em trong phòng ra gì? Lâu lắm mới có một bữa đi ăn." Cho nên là hầu như hầu như là mình cũng chưa từng, gọi là, ờ, đưa ra một cái lý do nào từ chối, kiểu, nó nó gay gắt, nó cương quyết cả á bạn. Đấy, mình mình mình cũng chỉ đưa ra là "Ồ, thôi, em đang ăn kiêng" rồi, ờ, này kia, nhưng mà đấy, mọi người cứ nài quá ấy, thế là thôi mình lại tặc lưỡi. Nhưng mà nói thật với bạn nha, đấy, cứ tặc lưỡi xong như vậy á là buổi tối coi như là, ừ, r thịt này, nước lẩu này, xong rồi mỡ mủng các kiểu. Ôi, coi như là ôi, quá trời!
Ừm, cả nể, đúng hông? Ừm. Đó. Đúng rồi, ừm. Ừm. Ưm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác, ừm.